DJI ba 'yon?
Hmm, hindi ko ano kung anong brand, eh, pero nakita ko lang din sa ano ba, TikTok na sho
Parang hm Oo, may gano'n nga, may nakita nga akong gano'n, 'tas parang hala, ang galing. Oo.
'yong mga gimbal-gimbal na 'yan, pero ano kasi 'yon, eh, 'pag hawak, eh, 'yong sa'kin 'pag naka-stay lang. Ginagamit daw siya sa mga ano, eh, demonstration kunwari kitchen, 'yan, 'yong cooking, kukuhanin mo 'yon.
Oo. Susunod. Ah, oo, baka 'yon nga 'yon, baka DJI 'tas gimbal siya 'tas 'yon 'yong pinakalatest yata, 'yong susunod na siya sa 'yo. Na ano, puwede ka nang lumakad-lakad. Oo nga ano, baka ano, mm, siguro kung ako 'yong bibili, baka 'yong Insta ano, 360.
Oh. Oo, 'di ba? 'Yun, 'di ba, wala, nakakatuwa lang. Ikaw ba? Mm. Eh, kaya nga 'di ba, 'yong sasabit mo lang, gano'n, puwede rin magnet lang din, gan
Yun 'yong ano. Oo, ang galing kasi, 'tas parang lalo na 'pag mag-ta-travel ka, parang gusto ko na din tuloy mag-start mag-vlog. <chuckles> San nahin mhm, oo.
Hmm. Mm. Uy, 'yon DJI Osmo. 'Di ba 'yong parang maliit lang na ano, ewan ko nga nalilito na rin ako, eh, sabi ko, gano'n kasi kung nahihiya ka pwedeng DJI Osmo parang sige, oo, kasi 'pag phone parang 'di mo alam kung tingin sa 'yo bida-bida o kaya parang, "Hala, fini-film ako nito," 'di ba?
Oo, maliit lang, 'di ba? Alam mo, mm, malaki talaga, oo. Mas maganda nga 'yong maliit.
Pero Insta360 parang pang-spy kasi, 'yong datingan niya.
<chuckles> Liit-liit din, 'di ba? Hmm. Ayan, parang gusto kong i ano, ah, i-try 'yan, 'yang mga 'yan. Ang dami mong gadget, ah, in fairness.
Mm. <laughs> Hindi, nabenta ko na actually, dati nag GoPro din ako pero nabenta ko na, so ngayon hmm, so ngayon 'yong ano na. Ako din, akin 'yong
<chuckles> 'Yung iba. Oo, ah, ako din nag-GoPro ako dati. Pero saglit ko lang nagamit. Mm, ayan, maraming salamat sa ano, sa mga naibahagi, oo nga, eh. Um, sa ano, susubukan ko 'yong mga napag-usapan nating gadget; hala, wish ko 'yan. <laughs> 'Yan, salamat, paalam.
Maraming salamat bitin, sana marami pa tayong mapag-usapan. <chuckles> Hay grabe, nabudol bigla, sige, paalam.